अ, मतलब ज़्यादा लोग तो नहीं थे क्योंकि बरसात हो रहा था बहुत मूसलाधार बरसात पड़ रहा था। तो सभी लोग अ, अंदर ही थे लेकिन 1-2 लोग थे जो कि चाय के टपरी में ही थे। अ, बैठा कहते हैं वो लोग, अब देखिए ना अब आप अ, गरम अ, आग के आगे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कौन ही उठना पसंद करता है ना, किसको परवाह है इतनी? तो वो तो बिल्कुल भी नहीं उठे लेकिन अंकल अ, उसके ही बगल में एक जो दुकान बंद पड़ा था, उसके टपरी के नीचे थे, वो भाग के आ गए अपना सामान-वमानान छोड़ के। तो देखिए इससे मुझे ये पता चला कि अ, थोप देखिए मदद ना थोपा नहीं जाता द हालाँकि मैंने भी मदद तो बिल्कुल भी नहीं माँगी थी। बस मैं देख रहा था लोगों को कि कोई आ जाए खुद से तो मदद कर दे क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत चयन था, उसका मदद करने का है ना, लेकिन दूसरे का चयन वैसा हो ज़रूरी नहीं है। तो मैंने किसी को बोला नहीं अपने मुँह से लेकिन जब मैंने अंकल को देखा, तो वो अंकल उसको हाथ हिला रहे थे वो बिल्कुल आ गए और भीग गए थे पूरे हम बिल्कुल पानी में पूर बिल्कुल तरीके से भीग गए थे और आपको पता ही है कि एक बछड़ा भी कितना भारी होता है ना गाय का उसको कोने तक
अच्छा, अच्छा। हुँ। हुँ। उ, जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत भारी होता है, जी।
जी, उसको कोने तक ले जाने में ही मुश्किल हो गया था हमें। जी, जी।
जी। बिल्कुल। तो आपने फिर अ, बाद में जानने की कोशिश करी कि वो जो बछड़ा था, वो बचा, नहीं बचा? ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ?
हुँ, हुँ। देखिए, मैंने फ़ोन नंबर माँगा था जो भी वो अ, हालाँकि जो एंबुलेंस के पीछे जो नंबर था ना, वो मैंने नोट कर लिया था वो मैंने नोट कर लिया था क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल का था। बाद में मैंने फ़ोन लगाया तो उन अ, वहाँ पे जो क्योंकि देखिए रिसेप्शन में ही उठाया करते हैं फ़ोन ना, जो भी हॉस्पिटल का रिसेप्शन तो उन्होंने कहा कि कौन-सा गाय है? यहाँ पे तो कई गायें आती हैं रोज़, ये तो पशु चिकित्सालय है तो यहाँ पे तो रोज़ गायें आते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी बछड़ा आया होगा ना अभी के समय में 7-8 बछड़े हैं जो अलग-अलग बीमारी से अ, उसे आए हुए हैं, जो उनका इलाज चल रहा है, तो जो भी बछड़ा आया होगा, उनका इलाज चल रहा है, चिंता मत करो क्योंकि अगर आपके वहाँ पे अ, ये जो एंबुलेंस आया था, वो हमारे ही हॉस्पिटल का है। उनका इलाज चल रहा है, अब इंसान तो नहीं है कि उनका नाम हो है ना बेच बेचारे बछड़े का। तो ऐसा तो मैं नाम से तो नहीं बु बुला सकता या पूछ सकता। तो लेकिन मुझे संतुष जी, जी संतुष्टि मुझे ये हुई।
हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप जी, जी, लेकिन आपके जो जी आपने आप बोलिए क्या बोल रहे थे?